Assolutamente, sai, io, <sucks teeth> uhm, <smacks lips> vedo comunque del di del dispiacere, ecco, in questo caso, ehm, mhmm, si vede che comunque hai affrontato, uhm, un periodo comunque magari anche di transizione in questo caso e di crescita, e si dice che, mhmm, uhm, di generazione in generazione ci siano delle influenze ed è come una catena. Purtroppo a volte le influenze sono negative, e c'è bisogno di un elemento, sì, di spezzare, e magari avviene proprio con un un qualcosa, un evento che è abbastanza duro da affrontare. In questo caso forse sei stata tu l'elemento che doveva spezzare appunto questa tradizione del giudizio negativo purtroppo. Si, immagino, e quindi Certo.
Sì. Sì. Di spezzare la catena. Sì, e me la sento tutta addosso questa responsabilità. Perché poi comunque, ehm, il la consapevolezza, uhm, ha un valore, ehm, una certa importanza, ma anche l'esprimere, uhm, il vissuto con le persone che tu pensi che possano aver inciso con il loro giudizio è importante, perché anche loro comunque devono comprendere quello che, uhm, diciamo
Mh-mh. Mh-mh. Mh-mh. Certo, certo. Mh-mh.
è, mhmm, stato determinante nel in alcune scelte, in questo caso da genitore a figlio. Dopodiché questo non significa che venga cambiato la loro dinamica, perché quello che conta è il tuo di cambiamento. Quindi il giudizio degli altri ha valore solo se tu, uhm, gli gli dai valore.
Mh-mh. Assolutamente sì. Mh-mh. Certo, vero. Mh-mh. È verissimo e, uhm
E altrimenti allo stesso tempo è una liberazione mettere, ma senza rabbia, senza nulla, n cioè senza giudizio, mettere nelle condizioni chi ha agito in un certo modo, di capire che questa cosa qua non è stata corretta nei tuoi confronti. Questo però non per rivendicare e giudicare i loro comportamenti, ma, uhm, te lo devi a te stesso. Semplicemente mettere il famoso puzzle di cui parlavi con i pezzi completi, perché altrimenti manca sempre qualcosina da aggiungere.
Mh-mh. Uh, sì. Mh-mh. Mh, okay. Mh-mh. Sì, sì.